Então, eu não tô acostumada com esse tipo de aventura, foi a minha primeira vez, assim, né, na numa caminhada, assim, mesmo, tão longa ao ar livre, eu sempre fui mais de: "Ai vamos pra um hotel legal, com banheira, com uma vista bacana, com bons lençóis e tudo mais", uma coisa bem confortável, sabe, pra descansar mesmo, mas no caso aí, eh, eu conversei com essa amiga minha, já fazia muito tempo de num de de eu não s ter um momento pra mim, uma viagem sozinha, sem o marido, sem os filhos e tal, e aí esse foi o o momento, assim, meu de reflexão, que eu estive sozinha, eh, pronto, e aí eu aproveitei, mesmo, pra me conectar com a natureza.
Hum. Uhum. Aham. <laughs> Aham. Certo. Aham. Hum! Ah, legal então foi meio que uma, eh, uma terapia, assim, terapia não, ou terapia também, mas um jeito de, eh
Também, de uma certa forma, sim, foi um momento de reflexão mesmo.
Pronto, exatamente. Fle reflexão, que eu ia falar, eh, filosofia, reflexão com a natureza, é legal, realmente, esse esse esse estilo, né, porque é a vida, assim, eh, as vezes dá estresse, né, você se fica aqui um estresse, né, trabalho, estudo ,talvez, eh, então esses momentos da natureza, de de escutar, né, o som dos pássaros, os sons naturais, realmente pode tranquilizar a gente, né, e é uma uma uma ótimo jeito, assim, de meditar, né, pronto, essa era a palavra que eu tava procurando, "meditar". Então, realmente muito bom. Eh, e se fosse, pronto, e se fosse no no verã no no inverno, né, ou, pronto, você gostaria mais se se fosse no verão, que é um pouco mais calor e e úmido ou no outono ou no verão mê ou no no inverno é melhor, pra poder se aventurar?
Sim. Uhum. Total. É. Eu preferi ir no outono mesmo, no verão eu acho que seria horrível, <laughs> porque é muito quente, eu adorava na hora que eu estava andando e batia um ventinho, sabe, você tá ali com casaco, você tá com a mochila, eu imagino que andar no calor deve ser péssimo!
Uhum. <laughs> Uhum.

Olha, que, eh, eu já tive que experiência com com o europeu da eslávico, né, eu tenho um amigo da da da Ucrânia que que ele não é tão frio assim, mas, também, eu pensava que que ele ia ser um pouquinho, né. Mas, eh, pois é, pronto. Uma pergunta que eu queria fazer, eh, você falou de bosque, e eu não sei por que, mas bosque sempre me lembra piquenique, eh, você já fez algum piquenique ou gostaria de fazer um piquenique, ou ou como é que é? <chuckles>
Sim. Ai, não, olha, eu não sou desse negócio de sentar no chão, de formiguinhas, bichinhos. Since eh, olha, esse caminho, pra mim, foi uma surpresa. Foi realmente um chamado, eh, divino e espiritual que eu tinha que estar nesse caminho, porque nunca foi a minha praia, nunca foi o meu eu nunca acampei, eu não não eu sou ze
Hum, aham. <laughs> <laughs> Hum. Aham. Hum. Uhum, ah! Aham, sim, sim.
sabe, mas eu eu eu me vejo com muita muito mais vontade de caminhar depois desse caminho que eu fiz, entendeu. De aproveitar enquanto eu estou caminhando e observar as coisas
Ah que bom, sim. Uhum.
e eu eu hoje, eu penso muito mais nisso, sabe. E que o meu corpo aguenta
Certo. Aham. <chuckles>
dar mais.
Aham. E, certo, então, eh eh, não, realmente, esse negócio de natureza é é muito bom, né, pra pra tranquilizar, como você você tinha falado, não é que foi um foi um
Totalmente, porque a nossa cabeça dá uma esvaziada muitas vezes, né, assu eh, tem coisas do dia a dia, sou casada, eu tenho 2 filhos, então tem muitas coisas, muitos problemas que vão além dos meus e eu tenho que resolver como sendo a mãe, né, então isso foi um alívio muito grande, muito bom para espairecer.
Hã. Uhum. Uhum. Sim, sim.

Incerto olha, e agora que tá esse hã.
Só que dá para você fazer tudo, tem praia, tem região que você pode andar entre as árvores e tal, ela é muito verde, é uma região muito verde, muito próspera com o mar deles também, é uma parte da Espanha que não super esquenta, né, porque quem já viveu verão na Espanha sabe o quanto é quente.
Aham. Ah, sim. Aham. Olha só. Uhum.
Eu no no último verão eu estava em em em Sevilha eu peguei quarenta e cinco graus. <chuckles>
Nossa. Uhum. Nossa Senhora. Ai, ai. Hã.
Eu andava assim na rua, andava 3 lojas e entrava em 1, para o ar-condicionava para o ar-condicionado, aí andava mais 3 entrava em outra loja.
Caramba. E <laughs> e eu pensando que no Brasil era quente, meu Deus do céu, já já já morei num lugarzinho chamado Boa Vista, que é que o pessoal falava que era muito quente lá, mas, eh, você você agora tá fazendo propaganda agora para mim pra pra visitar lá e tá funcionando mesmo, porque agora eu fiquei com vontade de visitar lá. <laughs> Ai, ai.
Uhum. Ah é maravilhoso, não, a Espanha eu posso dizer que é um país que eu conheço bem.
Uhum. Não, então você então já vai ficar no no numa lista de de viagem pra pra ir para lá. Mas você você tinha falado de bosque? Hã.
Eu gosto muito. Pode anotar que a dica é certa, viu? O babado é certo. <laughs>
Não, vou agora eu fiquei com vontade, porque eu sempre sempre quis França, sempre quis ir em Itália então, agora quero quero Espanha também, quero visitar, quero quero ver Europa, eh <chuckles>
Ah, você vai gostar e eles são muito receptivos, calorosos, assim, eles gostam de conversar, então eles são ótimos anfitriões.
Hum, sério? Aham.